Heeh he oh jadi seperti itu ya, makanya hanya orang-orang tertentu yang tahu, yang akhirnya kayak ngejar gitu kan, ya kan, ngejar motor 2-tak-nya itu, atau ngejar uniknya itu ya kan, karena enggak semua orang kan, sem eee, ya kalau me namanya juga hobi ya, jadi enggak semua orang, bagi yang hobi saja yang udah tahu seluk beluknya itu yang mencari ya kan. Jadi apa namanya, eee, dampaknya apa ini maksudnya, eee, misalnya nih stresnya seperti apa nih akhirnya bisa bisa teratasi dengan menekuni hobi itu, pernah ada cerita enggak kenapa kok tiba-tiba ke situ, ke hobi otomotif itu, pelampiasan stresnya gitu maksudnya?
Mhm, betul. Mhm, ya karena mungkin dari awal aku memang hobinya ngoprek ya, eee, dan dari waktu sekolah dulu di SMP, SMA, memang udah kelihatan sih, memang lebih suka ke otomotif gitu. Nah, eee
Mhm.
kenapa bisa, eee, menghilangkan stres, ya karena memang ada yang ada yang eee, ada penyaluran gitu jadi tersa tersalurkan emosinya gitu, gak tau ke
Mhm, jadi misalnya bikin sesuatu yang jadi bagus atau lebih keren gitu ya. Mhm, iya sih bisa dipahami, jadi misalnya kalau misalnya nih kalau, eee, apa, pulang kantor pusing gitu ya langsung aja mantengin motornya, lo dikulik-kulik gitu ya, <chuckles> biar nanti bisa bisa ini berkurang nih stresnya, kayak gitu kah gambarannya?
Betul, bener. Iya. Iya, kalau aku justru kalau stres, eee, motornya diliatin aja, nanti senyum-senyum sendiri. <chuckles> Atau mobilnya diliatin aja dalam posisi
Oh dilihat aja? Oh malah enggak m <chuckles> oh malah enggak di ut <chuckles> enggak di utak-atik ya.
Iya kalau diutak-atik biasanya kita sambil, eee, berkendara ya dalam posisi memang yang, eee, sudah bersih gitu ya, sudah dipoles mobil atau motornya itu, eee, ya jadi kepuasan tersendiri aja gitu kalau kita nyantai sambil ngeliatin hasil modifikasi dan, eee, hasil
Hmm.